अच्छा, कुछ लोगों को ना किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है और कभी-कभी तो किताब पढ़ने का शौक नहीं भी हो, तो हम ऐसी किताब कोई पढ़ लेते हैं जिससे ना हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। तो ऐसी कोई किताब है आपके जीवन की अ, जो आपने पढ़ी हो कभी?
हाँ, देखिए आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न मुझसे किया है और बताया भी अच्छा है कि अ, पहले जो है नज़रिए हमारे बहुत बदल जाते हैं मतलब किताबों से तो मैं अ, अगर अपनी ही बात आपको बताऊँ तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा था, मैं भी बिल्कुल नल्ला बेरोज़गार और <chuckles> इधर-उधर जो फ़ालतू गिरी में घूमते ही रहता था। तो जब मैं मेरा एक मित्र था तो उसको किसी ने गिफ्ट की थी एक किताब, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड तो, मेरको देखिए उसके कॉन्टेक्स्ट से देखिए बाहर से नाम से ही लग रहा था की रिच डैड पुअर डैड क्या होगा? तो उसने मुझे बस ऊपर-ऊपर से बताया था कि इसमें एक बच्चा है, उसके 2 पापा है ऐसा कुछ बताया था। तो मेरे को लगा कि अच्छा! ये एक मीम भी उस टाइम चलती थी मेरे 2-2 बाप, ऐसा कुछ था। कि चलो, चलो च एक बार ट्राई करके देखता हूँ, उसने खुद भी नहीं पढ़ी थी ऊपर-ऊपर से पढ़ी थी तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसे शुरू करके देखते हैं। काफ़ी मज़ा आया।
हुँ, हुँ। अच्छा। <laughs> हाँ, एक डायलॉग भी था, हुँ। हुँ। <clicks tongue> अच्छा, तो जब आपने पहली बार उसको पढ़ा था, क्या मौसम था? क्या मतलब सिनेरियो किस तरह की परिस्थिति चल रही थी, किस तरह के हालात थे उस समय पे?
देखिए, उस किताब के जो पहला ही पन्ना है उ, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है न कि क्या-क्या इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होगा और क्या-क्या समरीज़ इसके अंदर रहेगी और क्या-क्या टॉपिक्स हैं। तो उसी ने मेरा सिर जो हिला दिया पूरा कि पूरा कि उसके अंदर तो उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी चीजें जो हैं पैसों के बारे में उसमें लिखी थीं। क्योंकि मुझे और देखिए, अब हमारे देश में ऐसा ही है कि हमें बचपन से ही कोई भी एजुकेशन देखिए दी ही नहीं जाती है पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी। कभी हमें अ, कोई बताता ही नहीं है कि पैसे कैसे कमाने हैं। बस कहते हैं कि पैसे ज़रूरी हैं पर ये नहीं बताते कि कमाने कैसे हैं और इसको बचाना क्या है और बचाना तो चलिए छोड़ो पर क्या कुछ करना चाहिए हमें। तो उस किताब से जो है काफ़ी एक गहरा मुझे जुड़ाव मिला और काफ़ी मतलब ज़िंदगी बदल दी उसने मेरी किताब ने सही कहूँ तो मैं। सही में।
उ, हुँ। <chuckles> हुँ। हुँ। तो ऐसी कौन-सी लाइनें या किस तरह की समरी आपने उसमें पढ़ी कि मतलब आपका न मतलब आपका सिर आप कह रहे थे कि मेरा तो माथा ही घूम गया? क्या था उसमें हमें भी बताइए ना थोड़ा-सा विस्तार से बताइए?
<chuckles> देखिए, उस किताब में ऐसा था मेरे साथ कि अ, उसमें ना एक-एक लाइन से देखिए अपने आप को मैं जोड़ पा रहा था। बिल्कुल तभी वो मेरे बिल्कुल जो है करीब वो किताब हो गई क्योंकि जो उसमें पूअर डैड जैसे वो सरकारी टीचर है या ऐसा वग़ैरह उसमें दिखाया गया था ना कि वो प्रोफेसर थे कॉलेज के ऐसा बताया गया था उस किताब में जो पूअर डैड थे। तो वो मेरे ही डैड हैं। तो मेरे पिताजी भी ऐसे ही मतलब प्रोफ़ेसर हैं और सरकारी इसमें हैं तो तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है पर उसमें जो रिच डैड है वो मेरे इलाके में एक और है तो मेरे पापा के वो भाई हैं तो वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं उनके अपने बिज़नेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं तो मुझे वही सबसे पहले देखिए दिमाग में हिट हुई चीज़ कि अरे! ये तो असली ज़िंदगी चल रही है मेरी जो इसमें लिखी है और तब मुझे यहाँ से जुड़ाव हुआ इस किताब के ऊपर बिल्कुल।
उ, हुँ। अ ओ उम अच्छा। <laughs> अरे! <laughs> हुँ। उ, हुँ। मतलब आपको लगा कि देखिए, ये तो मेरे जीवन से मैच कर रही है तो आपका और ज़्यादा आपकी रुचि दिलचस्पी बढ़ गई होगी है ना? फिर आपने पढ़ना शुरू किया तो क्या-क्या महसूस किया बताइए?
<chuckles> बिल्कुल। देखिए, उसमें ना बहुत सारी लाइनें पहले तो देखिए स्टार्टिंग में लिखी ही थी कि जो सरकारी वाले होते हैं वो किस तरह सोचते हैं तो मैंने कहा "अरे! भाई ये तो बिल्कुल एकदम सही है" मैंने अपने पिताजी को बहुत बार देखा है ऐसा करते हुए जो उसमें लिखी है और जो बिज़नेस वाले जो दूसरे थे उन्होंने भी देखता हूँ बचपन से। तो उनका नज़रिया भी बिल्कुल वैसा ही है तो अ, उसमें न और भी बहुत सारी लाइनें थीं जैसे कहे जाता है कि जो गरीब माइंडसेट वाले होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमेशा जो है तो अगर कोई अमीर है तो उसे लूटो। तो एक मेरे एक भाई था उसने ये चीज़ मुझे ना कहीं भी थी तो मुझे ये लाइन काफ़ी हिट हुई कि हाँ अरे! यार ये तो 2 साल पहले मुझे एक बंदे ने कही भी थी बात। तो इसमें कैसे ये किताब में आ रही है आज लिखी हुई। तो फिर मुझे लगा कि कुछ बात तो है और दम तो है इस किताब में और उस किताब ने तो मेरा देखिए पूरा ही ज़िंदगी ही बदल दी एक प्रकार से मैं कहूँगा। बहुत सारे किस्से हुए उस किताब को पढ़ने के बाद तो मेरे साथ।
हुँ। हुँ। अच्छा! हुँ। वाह! किस तरह के किस्से हुए बताइए?
देखिए, पहले मेरा ऐसा था कि मैं खाली ना कॉलेज की पढाई पर डिपेंड था कि बस कॉलेज का जो है इधर-उधर से पढ़ लेते हैं, एग्ज़ॅाम्स क्लियर करते हैं और बस डिग्री ले लेते हैं बस ये था मेरा कि जॉब ग व उसी से देख लेंगे। पर जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मैं उस टाइम अपने अ, 3rd ईयर के एंडिंग में था कॉलेज के तो फिर मुझे एक आँखें खुली मुझे उस किताब को पढ़ के कि इन बच्चों ने देखिए अपने बचपन में ही बिज़नेस शुरू कर दिए थे क्या? ऐसे व जो उस किताब में दिखाया गया था कि उन्होंने पहले अपनी लाइब्रेरी बनाई थी बच्चों ने छोटी उम्र में जब वो अ, मतलब स्कूल में ही थे। तो मेरे को लगा कि अ, देखिए इत अगर मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे फिर अपने ही फ़ील्ड में देखिए कुछ करियर बदलने का य बदलने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसमें ही ऑप्शन्स मैंने देखे कि मैं ऐसा क्या है जो कर सकता हूँ उस टाइम जो था लेकिन मैं जॉब तो नहीं कर सकता था मुझे पता था क्योंकि पहले कॉलेज करना पड़ेगा और जॉब देगा भी कौन ही मुझे उस टाइम क्योंकि इतनी खतरनाक स्किल्स भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि इस अगर मैं स्किल्स पे ज़्यादा भी काम करूँगा तो अभी बहुत सारा लग जाएगा तो फिर मुझे फ्रीलांसिंग का एक करियर दिखा। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमने फिर स्टार्ट किया टीम बनाई बहुत कुछ किया तो मतलब उस किताब की जो लाइनें थीं वो काफ़ी हिट करीं मेरी इस फ्रीलांसिंग की जर्नी में और चल भी रही है अभी तक 2 सालों से काफ़ी अच्छी। बिल्कुल।
ठीक है। हुँ। उ, हुँ। अच्छा। उ, हुँ। उ, हुँ। ठीक है। हुँ। अच्छा! तो मतलब कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ अभी आपको एक पहलू दिख गया, है ना? अ, लेकिन उस किताब के बारे में जिसकी जो आपने पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से मिलती-जुलती दिखीं और उसमें ऐसा क्या था जो आपको मतलब ये बात करने पे मजबूर कर रहा है कि वो ही एक किताब थी जिसने आपका नज़रिया बदल दिया?
बिल्कुल। देखिए, उसमें ऐसे देखिए मुझे जैसे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ ना वो तो उसी से मेरे मन में, वो ज़हन में आई थी चीज़ें कि जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में उसमें काफ़ी अच्छे से न बताया गया था। तो मैंने फिर अ, देखा नोट डाउन किया कि एसेट ज़ीरो और लायबिलिटीज़ इतनी सारी, एसेट के नाम पे बस पिताजी मेरे हैं बस वो पैसे भेज रहे हैं महीने के। बस एसेट वो है मेरे बाकी कोई एसेट नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि ये ये क्या है भाई? मेरे पास तो खाली एक ही तरफ़ से पैसे आ रहे हैं वो भी पिताजी से वो भी जा ही रहे हैं। मतलब वो भी बचते कहाँ हैं? मतलब वो भी बस तो मुझे लगा कि ये तो एसेट्स नहीं हो सकता तो कुसी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने उसके ऊपर कार्यशैली पर जो है कहा ध्यान दिया कि कैसे मैं एसेट्स बना सकता हूँ तो स्टार्टिंग में तो मैंने लोगों के रिचार्ज शुरू करे करने कि एक-एक रुपए बचाऊँगा। फिर मुझे लगा कि ये तो कोई एसेट नहीं हो सकता कि 1-1 रुपए से तो मेरा कोई भविष्य बनने वाला है नहीं। इतना तो इससे ज़्यादा तो मैं अपने ही रिचार्ज जब कर देता हूँ तो वही ख़त्म हो जाता है बचता तो कुछ नहीं है। तो इससे तो नुकसान ही है। तो मैंने फिर बहुत सारे विकल्प ढूँढ़ने फिर जैसे अ, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आया मै जैसे कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ था तो मुझे काफ़ी और भी बहुत सारी जगह मिली, प्लेटफार्म मिले। तो काफ़ी मैंने वहाँ पर काम किया तो वहाँ पर काफ़ी कोडिंग का काम रहता था बढ़िया स्टार्टिंग में किया काफ़ी अच्छा रहा मिला तो एक खुशी हो गई बिल्कुल कि अरे वाह! ये तो कुछ अलग ही चल गया है तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही मतलब उस किताब की वजह से मेरी तो।
<giggles> हाँ। उ, हुँ। हुँ। अच्छा, ओह! अ, हाँ। बिल्कुल। <laughs> हुँ। हुँ। उस किताब में आपने क्या-क्या पढ़ा मतलब कहानी किस तरीके की थी, थोड़ा-सा बताइए ना?
तो उसमें ऐसी कहानी थी किताब में कि अ, जैसे एक लड़का था तो उसके पिताजी टीचर थे मतलब अ, प्रोफ़ेसर टाइप के और एक दूसरा बच्चा था उसी क्लासमेट था वो तो उसके पिताजी बिज़नेसमैन थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि कि बच्चे के ना 2 पापा वैसा नहीं था वो खाली अ, नाम उसको कॉन्टेक्स्ट के लिए दिया है वो अलग-अलग ही 2 बच्चों के माता-पिता थे ऐसे। तो बाद में जो अ, जो ग उन दोनों को ना स्कूल में अ, ब पढ़ाया नहीं जाता था या उनको ना मीटिंग्स या जो पार्टीज़ होती हैं ना उन दोनों को बच्चों को बुलाया नहीं जाता था क्योंकि उनको ना गरीब बच्चों कह के स्कूल में बुलाया जाता था तो इसलिए उनको कोई बुलाता नहीं था। तो उन्होंने दोनों ने ठानी थी कि वो अमीर बनेंगे तो तो उनको अमीर बनने का देखिए ज़रिया नहीं मिल रहा था। तो जो अ, प्रोफ़ेसर का जो बच्चा है प्रोफ़ेसर जिसके पाता प पिताजी हैं तो वो उन्होंने उसको कहा था कि ये बिज़नेसमैन के पास जाओ जो बिज़नेसमैन है वही तुम्हें पैसों के बारे में सिखा सकता है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा प कम भी पड़ा है 8वीं तक ही पड़ा था वो जो बिज़नेसमैन है पर उसने इतनी सा जो है शॉप्स खोल रखी थी, इतना सारे पैसा कमा रखा था। सबसे अमीर वो इस इलाके का था। तो वैसे कहानी की शुरुआत होती थी उसमें बिल्कुल।
हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा! मतलब अ, देखा जाए तो दो अलग-अलग आर्थिक स्तर की कहानी थी कि कैसे कोई अपना आर्थिक स्तर अच्छा बनाता है और कैसे, किस तरह के उनके व्यक्तित्व होते हैं ना? तो आपका जो नज़रिया है उस किताब को पढ़ने के बाद मतलब आपकी आदतों में, आपकी मनोदशा में, आपकी रोज़मर्रा की आदतों में या कह लीजिए कि रिश्तों में भी अ, कभी कोई फ़र्क पड़ा उस किताब को पढ़ने के बाद आपने कुछ चीजें हैं जो अ, लागू करना शुरू करीं या उस दिशा में आपने सोचना शुरू किया?
हाँ। जी। बिल्कुल उस किताब ने तो देखिए नज़रिया ही बदल दिया था जैसे एक मिडल क्लास और दोनों ही मिडल क्लास थे वैसे क्योंकि जो उसके जो 8वीं क्लास वाले जो पिताजी थे मतलब बिज़नेसमैन तो वो ज़्यादा ख़र्चा नहीं करते थे। मतलब बिल्कुल सादे घर में रहते थे, नॉर्मल घर में तो वो ज़्यादा ना इन सब चीज़ों में वे अ, वो नहीं करते थे इन्वेस्ट जैसे जिसमें ना लायबिलिटीज़ होती है जैसे घर हो गया जिसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे वो कि और अपने आप को ना बिल्कुल एक कंफर्ट वाली जो लाइफ़ है वो नहीं देते थे। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल वाले जो अ, प्रोफ़ेसर थे तो वो देखिए बिल्कुल लोन पे उठा हुए पैसों से घर बना दिया है, कभी गाड़ियाँ ले लीं, कभी कुछ कर दिया। तो वो मुझे हिट हुई वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी भी है बहुत जगह कि जो वो क म मिडल फ़ैमिली से होते हैं वो देखिए ईएमआई या लोन पे चीज़ें उठाके पैसे उठाके या तो अपने बच्चों की शादियों में इन्वेस्ट कर देंगे इतनी सारी जो फ़ालतू की चीजें हैं या घर बिल्कुल ऐसा बना देंगे कि लोगों को दिखाने के लिए, गाड़ी ले लेंगे ईएमआई पे और फिर उसी लोन को जो चुकाने में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में मुझे बताया कि अ, इतना आपको दिखावे की दुनिया में जीने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल से अगर घर में ही रहोगे तो भी लोग आपको कोई वो नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कोई कुछ नहीं कह पाएगा मतलब उसी में ऐडजस्ट हो जाएगा वो तो उससे मुझे समझ आया कि आपको अपने एसेट्स के ऊपर कम करना चाहिए जैसे कोई बिज़नेस खोल दिया आपने जहाँ से पैसा आता रहे मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पैसे ही जा रहे हो। तो मैंने उसके फिर काम किया तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा और मतलब मेरे एसेट्स थोडे मैंने ह चलो थोड़ी लायबिलिटीज़ मेरे ऊपर लोगों की बढ़ गई फिर। मतलब मेरी तो नहीं बढ़ी पर लोगों की लोगों की ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गईं फिर। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है इनका भी एसेट मैं ही हूँ तो मुझे देना पड़ेगा अब। <chuckles> तो चलिए जो भी है ठीक। बढ़िया ठीक था मतलब।
उ, हुँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आलीशान-सा, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। <chuckles> हुँ। हुँ। मतलब आपकी आर्थिक सोच को काफ़ी अच्छी अ, कह सकते हैं कि प्रोग्रेस मिली, विकास मिला है ना। और आप कहीं न कहीं ज़िंदगी में भी को क्या चीज़ एसेट है, क्या चीज़ लायबिलिटी आपको ये चीज़ें भी समझ में आने लगी। कितनी अच्छी बात है ना, ये कि एक किताब हमें कितनी गहराई से ज़िंदगी को सिखा देती है। क्योंकि अ, किसी की भी आर्थिक स्तर जो होता है ना, वो एक तरीके से आधारशिला होती है जीवन की, है ना? कि वो कैसे जीवन जिएगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि मतलब आपको ये परख तो आने लगी, तो फिर उस परख के बाद मतलब आपने किस-किस तरीके से आगे काम किया कि जैसे आप कह रहे हैं कि अब मेरे एसेट तो है और लायबिलिटी लोग बन गए हैं। <laughs> तो वो थोड़ा-सा बताइए।
हाँ। जी। <chuckles> ठीक है। बिल्कुल। <laughs> मेरा ऐसा तो है कि जब मैंने ये किताब पढ़ी थी इसमें के अंदर इन्होंने गेम बताई थी कैश फ्लो नाम की, तो इन्ही की कुछ डिज़ाइन वेबसाइट वाली वो गेम है। उसमें ना आपको एक रोल मिल जाता है जैसे कि क्या करते हैं कि आपको या तो टीचर का रोल दे देंगे मतलब कुछ भी रोल दे सकते हैं कोई पायलट या कुछ भी मतलब एक इंसान आपको मतलब जॉब वाला एक बना देंगे ये और जैसा स्टार्टिंग में आपको हज़ार रुपए दे देंगे तो आपको हज़ उस हज़ार से जो है आपको 1 लाख रुपए बनाने हैं। तो ये आपको वो ज बताएँगे उसपे कुछ टिप्स नहीं देंगे आपको बस अपने आप अपना दिमाग लगा के ना उसमें करनी है वो चीज़े। हज़ार से आपको 1 लाख बनाना है। बहुत सारी टर्न्स आप ले सकते हो, उसमे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप जो है अ, क्या कर सकते हो जैसे आप स्टॉक्स ख़रीद सकते हो, म्यूच्यूअल फंड में लगा सकते हो, उसके अंदर ऑप्शन है मतलब रियल लाइफ़ बेस ही गेम है, वो काफ़ी अच्छी गेम मुझे लगी कि कैसे हम 1 से जो है कैसे डील पकड़ सकते हैं वो अच्छी-अच्छी जो स्टॉक्स की आती है, कि आप कौन-सी जो है ज़मीन अ, ख़रीद सकते हो, उसके अंदर काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने दिया चीज़ों का। तो वैसे ही मुझे लगा और जैसे <chuckles> एसेट और लायबिलिटीज़ की बात कर रहा था तो तो पहले तो देखिए एसेट्स के नाम पे तो अभी तो मेरे पास खाली 3 से 4 जो है अ, कंपनीज़ के वो वर्क है तो मैं बस उन्ही पे कम करता रहता हूँ। तो जहाँ मुझे ज़्यादा पे रेट मिलता है तो मैं वहीं काम करता हूँ। तो बिल्कुल वो सही है चल रहा है मतलब ठीक है अभी अ, उसका कोई वो नहीं रहता। पर लायबिलिटीज़ के नाम पे तो मैं कहूँगा कि पहले तो क्या थी मेरे पास लायबिलिटीज़ कि खुद का ही खर्चा था, खुद का ही रिचार्ज और खुद का ही जीवन था खुद ही रेंट देना। अब जो है घर वाले भी मेरे ऊपर डिपेंड हो गए मेरा भाई हो गया, मेरी माता और मेरे दादी सब मेरे ऊपर हो चुके हैं। मतलब कि यही सब करेगा, अब मैंने कहा चलो ठीक है। क्योंकि उनका भी एसेट मैं ही हूँ। तो हुँ हुँ मुझे लगा कि चलिए कोई ना घरवालों की तो करनी ही पड़ती है। तो पर ये ठीक है फिर भी मैंने कुछ ढूँढ रखे हैं एसेट्स लायबिलिटीज़ चलिए चला रहता है। पर उसके सामने काफ़ी अच्छा ये चीज़ तो बता दी मुझे तो वर्ड भी नहीं पता था कि असेट्स के कोई वर्ड भी होता है लायबिलिटीज़ कोई वर्ड भी होती है। ये तो देखिये मुझे किताब पढ़ने से ही बहुत सारे वर्ड्स का जो है पता चलता है, इसलिए मैं तब पढ़ता था पहले पर आजकल थोड़ी-सी छूट गई है, थोड़ा समय की वज़ह से पर कोशिश रहेगी कि किताबें ज़रूर पढ़ते रहे।
हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। ओह। उहुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। किताब जो है ना, हमें काफ़ी शब्द ज्ञान दे देती है, हमारी शब्दावली को बहुत बढ़ाती हैं किताबें। हालाँकि ये और ज़रूर बताइए कि मतलब आपने जब किताब पढ़ी तो ऐसा कौन-सा ठोस कदम था जो आपने अपने जीवन में लिया? चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, आपके कार्यक्षेत्र को लेकर के हो या किसी नए काम को शुरू करने को लेकर हो।
ये तो है। उम, देखिए उस वक़्त तक ऐसा हो गया था जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी तो, लोगों से ना मेरे रिश्ते ही ख़त्म होते चले गए। जो ऐसे थे ना लोग सही में क्योंकि अ, क्या हुआ कि फिर मैं इन्हीं सब चीज़ों में घुसता गया। जैसे कई लोग होते हैं ना, जीवन में आपके तो खाली बस आप ही जो है अपनी तरफ से कोशिशें करते रहते हो दूसरी तरफ से कुछ नहीं होता। जैसे कहते है ना कि एक हाथ से तालियाँ नहीं बजती तो दूसरे वाले जो है कोई कदम नहीं उठा रहे थे ताली बजाने के लिए। तो तो वो सारी चीज़े ख़त्म होते गए बिल्कुल किताबों के माध्यम से जो मुझे पढ़ने को मिला काफ़ी अच्छा, तो उससे एक शक्ति भी मिली कि लोगों के पीछे आपको कुछ भी प पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने कम करो अच्छे से लोग अपने आप चल के आएँगे। तो ऐसा हुआ भी बिल्कुल तो अब मैं देखता भी हूँ कि मुझे लगता है कि जब पहले ना जैसे आप अगर लड़के हो तो आपको अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि आप इधर-उधर की चीज़ों में ज़्यादा दो। जैसे उस टाइम था तो मेरे पास जितना देखिए करियर नहीं था फिर भी मतलब थोड़े-बहुत तो लोग मिली जा रहे थे, आ ही जा रहे थे जीवन में पर जब अब देखिए करियर है तो स इतने सारे आ जाते हैं कि फ़ोन मुझे डीएनडी पे रखना पड़ जाता है अपना। इतने फ़ोन कॉल्स, इतने मैसेज तो मैं तो बिल्कुल डीएनडी में रखता हूँ तभी अच्छे से देखिए काम हो पता है मेरा बिना डिस्ट्रक्शन ए डिस्ट्रैक्शन।
अरे! <chuckles> उहुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है। अरे! <laughs> हुँ। बहुत अच्छी बात है। और आपने इतनी अच्छी बात सीखी कि अपने कम में व्यस्त रहो सबसे बेस्ट वही है। लोग आपकी तरफ अप अपने आप ही खींचे चले आएँगे। बहुत अच्छी बात करी आपने इस विषय पर और उम्मीद है की किसी नए विषय पर ज़ल्दी ही हम आपसे तुरंत बात करेंगे।
जी। मुझे भी उम्मीद है कि हम तुरंत जुड़े और इतना सारा जो है समय देने के लिए, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।